Bah, c'est super pertinent. Je suis une grande consommatrice. Alors, je consomme pas tous les réseaux sociaux. Je vais être plus focus TikTok. Sur Instagram, je vais y passer peut-être 20 minutes maximum dans la semaine, hein. Donc, c'est très peu. Heu, Snapchat aussi, je l'utilise pas mal parce que je j'échange, heu, avec mes proches à c 40 % sur Snapchat, 60 % sur WhatsApp.
Mmh mh. Mmh d'accord. OK, Tiktok. Mmh, d'accord. Mmh mh. D'a d'accord. Ouais, plus, heu, oui je pensais pas qu'on pouvait échanger autant, heu, uniquement via les réseaux sociaux plutôt que des applications dédiées, heu, heu, mmh.
C'est ça, j'utilise quasiment pas, heu, mmh, la la rubrique, heu, message de mon téléphone.
Mmh d'accord et tu es arrivée sur les réseaux sociaux, heu, il y a longtemps? Tu es passée par des on va dire, les les ancêtres, heu, comme MySpace ou Facebook ou, heu, tu es plutôt, heu, génération, heu, TikTok, heu, Snap, heu et autres?
<laughs> Je suis génération MSN.
Ouh là, oui, oui. Ça ça nous ramène ça nous ramène en arrière ça.
<laughs> Je <chuckles> c'est ça. J'ai commencé assez jeune, c'est vrai, mais à l'époque, c'était pas pareil parce qu'on avait quand même le PC dans le salon, ce qui fait que, bah, maman, heu, quand elle passait, elle pouvait voir ce que je faisais et c'était un peu le lien, heu, au collège. Je crois que c'était en cinquième où j'ai commencé à avoir, du coup, heu, MSN. Ensuite, heu, ça a suivi avec Skyblog. Je ça vient c'est loin, hein, ça rajeunit pas quand on y pense. <laughs>
Mouais, tout à fait, ouais. Mmh mh. Mouais, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Oui, oui, oui, non, non, ça rajeunit pas, hein, tout le monde n'aura sûrement pas la référence, hein.